Ouais, bah, moi, mon vraiment, mon doudou, en termes de film, si tu veux, ça va être, heu, les Seigneurs des anneaux, version longue. Heu, je sais que ça peut paraître étrange mais heu, moi, je trouve que c'est vraiment un univers qui me qui me rassure, en fait. Ça me rappelle aussi, heu, un petit peu l'enfance et tout et heu, et donc du coup, j'aime bien, heu, parfois quand quand je suis à la maison, heu, même, mettre un film en arrière-plan, quitte à faire autre chose, heu, à côté, heu, peut-être, heu, je sais pas lire un petit peu les mails, heu, tu sais même, heu, et heu
Ouais. Oh oui, d'accord. Ouais. Ouais, avec le film qui qui qui passe, quoi.
Oui parce qu'en fait, je les connais par cœur, maintenant, donc heu <chuckles>
Ah d'accord et tu mets en en version originale ou en version, enfin, doublée?
Alors là, pour le coup, pour le Seigneur des anneaux, c'est vraiment un débat. Heu, je sais que moi avec mon compagnon, on aime bien regarder la VF quand même parce qu'on y est très attachés et puis que je trouve que, bah, il y a des des
Ah! Parce que vous avez grandi avec peut-être? Vous avez vu en VF au début? Ouais. Moi c'est pareil pour le, heu, tous les films des années 80. Moi, j'ai vu Indiana Jones, heu, Retour vers le futur, les Goonies, heu, Gremlins, tout ça j'ai vu en VF et et forcément, je préfère la V VO. Toujours, maintenant, je regarde les films en VO mais la VF du Doc qui dit: «Marty, heu, vite, Marty, il faut qu'on parde!» Enfin, le doubleur, il est incroyable, la.
Ouais. Il y a de ça et puis, heu Ah ouais? Ah ouais, culte. Mmh. <chuckles> Beh, ouais il y a quelque chose de d'emblématique un petit peu, surtout quand tu as grandi avec, heu, je pense que c'est dur de de s'en détacher, quoi.
Et ouais. Eh oui, ça me rappelle mon enfance, en fait. Je me ça me replonge dans les années 80 donc heu
<chuckles> Ouais, c'est chouette. Bah, là, pour le coup, il y a un petit peu des 2 parce que c'est vrai que, heu, à la fois, heu, ça me replonge un petit peu là-dedans mais d'un autre côté, en fait, j'ai aussi écouté les VO et je trouve que, par exemple, heu, je crois que c'est Jean Piat qui double Gandalf en français. Ah je suis désolée mais heu, même, heu, si, heu, j'ai un énorme, heu, respect pour Ian McKellen, je trouve que Jean Piat, il a quand même, une voix qui est, heu, incroyable, quoi.
Oui et donc toi, tout ces Ouais. Ah bon?